Рассказываю, у меня, э, такая проблемка, которую, может быть, ты поможешь мне решить. То есть мне нужен твой совет. А, у меня
Да, давай, рассказывай. <chuckles>
постоянные постоянные импульс импульсивные покупки. Вот это вот желание, э, что-нибудь купить, схватить, на кнопку нажать, а, а потом приходит вот эта вот, э, коробка или еду я люблю, на еду потратиться. Потом, конечно, я не очень, э, себя хорошо чувствую, потому что я реально сожалею о том, что я сделала. И вот на и когда я увидела, какой у меня долг на кредитке и на кредитке, там, у мужа, и причины тому как раз таки вот эти покупки. Ой, мне стало прям очень плохо. Я, если честно, <chuckles> я не смогла глаз поднять, посмотреть на своего мужа, потому что он основной, кто платит у нас, э, по долгам. Мне было жутко стыдно, и ф я понимаю, что что-то надо с этим делать.
Ой, я тя очень понимаю. Э, ты знаешь, распространенная такая проблема у многих людей. А, возможно, ты таким поведением что-то компенсируешь?
М, возможно. Ну, давай.
А, а, а, какие ты делаешь вот что происходит, э, перед тем, как ты начинаешь тратить деньги вот так необдуманно, импульсивно?
Так, ну, вот щас, если, в принципе, 1, что мне приходит в голову, ка я вспоминаю, когда посл по какому поводу я купила себе платье зимой, которое, оно как бы, вроде бы, и не сильно нужно, <sucks teeth> летнее. М-да, я помню, что, э, всё произошло из-за того, что я разругалась со своим супругом. Ну, в э э, я понимаю, что ссоры- это всё такое обычное дело, но вот это вот ощущение, когда партнёр э не хочет, вот именно не хочет, а, понимать, э, мои чувства и мои ощущения. Э, вот есть, например, какие-то вещи, которые для меня важны или которые для меня болезненны, вот именно для меня, не для всех на этой планете, а именно для меня. И вот мы с ним ссоримся из-за того, что я ему пытаюсь объяснить, что, ам, вот ты знаешь, вот эти вот действия, там, вот ты пообещал и не сделал. А там, пообещал, например, выйти со мной 20 минут погулять. А в итоге он потом, ну, заработался, засиделся в телефоне или пошёл в душ, или ещё что-нибудь. То есть такая вот причина, э, м, не сильно уважительная, так скажем. И меня это очень сильно огорчает, и я ему пытаюсь об этом сказать, то, что ты мне пообещал, я на тебя я тебя жду. Я вот сижу, и вот это вот, э, мучительное ожидание, когда ты закончишь свои дела, а потом через какое-то время он мне говорит: "А ты знаешь, а я уже не успеваю с тобой погулять, мне надо уходить там или ещё что-то". И у нас вот из-за этого всё время вот эти вот ссоры, и я пытаюсь ему донести, что мне это очень обидно, мне не нравится. А он говорит: "Да это ж ерунда". И вот это вот "да это же ерунда", у меня мозг просто взрывается в этот момент в голо э, в голове и, ну, в общем, ив и в душе мне очень плохо и неприятно. И я думаю, что это платье я купила, может быть, ему назло, но, скорее всего, мне как-то хотелось, наверно, вот эту вот свою горечь и, м, вот, ну, явную демонстрацию того, что мои чувства не важны, вот как-то компенсировать.
Мгм. Да, ты знаешь, э, очень похоже, э, м, н на то то, э, это очень похоже, э, что ты действительно таким образом пытаешься получить внимание от мужа, да, то есть обратить на себя внимание хотя бы таким способом. Потому что, скорее всего, эсэмэска о тратах приходит, э, э, ему на телефон, да, твои, и он видит потом результат своего невнимания к тебе. А ты не думала о том, а, что, может быть, ты слишком живёшь жизнью мужа? Вот у тебя есть своя жизнь?
Да. Ну, наверно, какая-то есть. А что ты имеешь в виду под своей жизнью? Давай по подро
Я имею в виду, что твой фокус, он, а, т фокус твоего внимания, а, очень сильно, м, возможно, смещён на мужа. То есть вот ты сидишь, ждёшь, пока он поработает, ждёшь, чтобы пойти на прогулку. А что, если ты не будешь фокусироваться на нём? Да, у тебя в это время будет ждать подружка какая-нибудь, которая пойдёт с тобой на прогулку, соседка, и пусть муж тогда, а, у бегает за тобой. Да, то есть, э, может быть, стоит стать какой-то ценной и важной для него без платья, без вот такого вот, э, отчаянного попытки отчаянной попытки обратить на себя внимание. То есть если у тебя будут свои интересы, своя жизнь, хобби, а, если ты будешь занята, тогда в тебе появится дополнительная ценность.
Так. Ты знаешь, э, <chuckles> перед тем как ты начала мне советовать, я уже думала, что ты скажешь словами моего мужа: "А почему ты не пойдёшь сама гулять?" <laughs> Ну да, с подружкой, на самом деле, такой вариант я, а, я не рассматривала. То есть ты думаешь, что если я от него так отдалюсь, займусь какой-то своей, э, жизнью, сфокусируюсь на своих интересах м, буду, так скажем, получать удовольствие Без него. Что это как-то заставит его обратить внимание на то, что он, э, возможно, зря так поступает.
Конечно, потому что, а, получается, что ты, а, создаешь, а, как бы такую, э э, эмоцию ну нужды, что ты вот нуждаешься в нём. Да? И очень часто это может, э, напрягать многих людей, даже отталкивать. Да? То есть люди же живут вместе не потому, что кто-то в них нуждается, а потому что им приятно, интересно, потому что, э, ну есть какая-то интрига, какой-то флирт, э. И в принципе, чем дольше живут люди, возможно, и тяжелее поддерживать вот, э, такую вот новизну, интерес, да. И вот когда, как маленькая девочка, ты сидишь и ждёшь, когда же на тебя обратят внимание. Это вот такая детская позиция. Ну я щас не хочу тебя обидеть, но, э, ну так обычно говорят психологи, да. Так вот, может быть, эту девочку, которая в тебе глубоко ждет еще, вот когда же обратят внимание? Может, эта девочка- она уже выросла, и она уже может сама, собственно, уже выбирать, что ей делать. И чем больше у тебя будет личных интересов, чем больше ты занята, тем больше ты будешь интересна, и тогда на тебя будут обращать внимание уже не для того, чтобы тебе додать, потому что ты там вот плачешь, да, а потому что ты интересна.
Так. Да, я понимаю. Хм, интересная концепция. Ну, на самом деле, да, я действительно замечаю, что, э, возможно, я слишком завишу эмоционально, да, от присутствия, э, своего супруга рядом. Как ты сказала, мне очень приятно с ним находиться. Поэтому вот эти вот моменты, когда мы с ним уходим погулять, это, так скажем, м, это те моменты удовольствия, которые я получаю. И, э, м, мне кажется, что, ну, вот это вот как раз такое ощущение, когда я вот счастлива. Когда, м, когда я вот снова вспоминаю, как мы вместе были с ним студентами, вместе гуляли абсолютно бесцельно. То есть не было н задачи что-то сделать, там, куда-то сходить, что-то решить. А вот просто так вокруг по двору прогуливались. И да, у меня просто такие воспоминания приятные. Да, ностальгические, да, воспоминания.
Как тебе такой подход? Ностальгические. Мгм. Мгм. Да, но смотри, я семейная жизнь, она же происходит какие-то трансформации, да. И поддерживать вот т такие же интересы, их нужно, возможно, по-другому. И, э, опять же, если ты заведешь себе партнера по прогулке. Э, это может быть кто угодно, да. Это, э ты точно найдешь таких людей. Ты, наверняка ты, когда идешь на прогулку, ты видишь этих людей. И тогда пт вот просто увидишь, насколько изменится его, э, отношение. А что ты вот вдруг куда-то уходишь с кем-то? А кто это, а что это? И то есть, воз возможно, он поймет, что
Так. Так. Ты думаешь, он начнёт скучать по мне, да?
Конечно! Не та, но он поймет, что ты ещё кому-то нужна, да. Потом у тебя ещё есть какие-то интересы жизненные, необязательно прогулки. Вы же можете пойти в какой-нибудь там женский клуб, да. В женских клубах очень часто тоже бывают какие-то там семинары. Ну, то есть всё, что по всё, что помогает тебя развивать- это хорошо. Потому что, я так понимаю, что муж занят, он работает, он развивается. И люди очень, а, работающие, они всегда любят, когда партнер рядом тоже растет. Поэтому ты посмотри, как ты можешь, э, м, расти вместе с ним. Тогда те не придется покупать вот эти покупки, платья. Купи се лучше какую-то интересную книгу и обсуди с ним. Э, это тоже, кстати, хороший подход, потому что тогда ему самому будет интересно с тобой выйти и обсудить что-то новое. То есть путь будь с ресурсом для него. Не нуждающейся, а ресурсом!
Это интересно. Да. Ладно. Мгм. Здорово. Слушай, эта концепция, конечно, да, такая она интересная, но я раньше с ней не встречалась. И, м, мне очень она откликается. И, возможно, тогда, если я буду занятой, наполненной, то мне и ничего не нужно будет из того, что я себе покупаю. И даже потребности в этом не будут возникать. А тем более сожаление, что я это сделала. Это самое ужасное, конечно, во всём этом процессе.
Стопроцентно! Да, ты Конечно. Конечно, ко конечно. Все все такие мелкие приятности, их лучше совершать, вот, знаешь, без вины. <chuckles>
В хорошем настроении осознанно, точно! Да, да, ты права.
Да. Да, я рада, что, э, тебе откликается. Я желаю тебе всё-таки перестроить немножко приоритеты жизненные. Уверена, что у тя всё получится.
Да, спасибо те большое за рекомендации. Ты вот прям меня развернула. Я как-то, и вообще, я всегда была ув дум уверена, что, ну, вот как-то надо, э, супругу меняться. А тут ты мне такую идейку подкинула, что где я могу усовершенствоваться и, кстати, получить удовольствие от этого огромное. Спасибо тебе.
Удачи тебе!
Всего доброго. Пока, пока!
Пока.